Oke Mas, eee, mungkin ini ada dari 2 sudut pandang gitu ya dari sudut pandang belajar formal dan juga belajar belajar non formal atau di luar, nah kalau formal kan biasanya ada mentor ya Mas ada guru gitu yang men mendampingi apabila siswa itu, eee, stuck gitu kan, atau sulit gitu dalam pemecahan masalah otomatis tinggal bertanya ya ke guru gitu nah itu, eee, kelebihannya, nah kalau misalkan belajar nonformal atau oto otodidak mencari sendiri, ya sebenarnya itu menjadi kekurangan yang bisa dibilang, eee, cukup signifi signifikan ya, ketika saya bingung atau memahami bahwasanya, eee, mengalami kebuntuan dan juga ide-ide yang saya utarakan itu cenderung, eee, susah atau susah digambarkan atau misalkan dalam pengaplikasiannya itu saya bingung, eee, output ke output ataupun pemakaiannya itu seperti apa gitu kan, nah itu merupakan kekurangannya ya gak ada mentor tapi sebenarnya itu malah menjadi titik balik supaya saya itu bisa menjadi lebih baik lagi, kan kalau kalau ada mentor ini terkesan dibatasi ya Mas, jadi ketika ketika udah susah, ah, udah, ah, bingung udah, ah, susah mending mending langsung langsung ditanyakan aja ke guru jadi gak ada, eksplorasi lagi nah kalau saya mu iya nah kalau saya kalau misalnya menemukan hal seperti itu error atau stuck saya cenderung eksplorasi gitu, eee, tanya-tanya gitu Mas, apalagi ada YouTube gitu dan juga terkadang suka masalahnya itu suka ada gitu ketika saya menemukan masalah di aplikasi, biasanya pernah beberapa kali menemukan masalah yang sama di YouTube, ya beberapa kali berhasil tapi beberapa kali ya gagal juga mungkin ada kekurangsesuaian eta antara aplikasi yang digunakan nah, kalau seperti itu udah, apalagi sekarang ada ChatGPT gitu Mas, eee, saya bisa bertanya, hal-hal yang memang, yang jadi output saya itu bingung dan ternyata itu cukup ampuh gitu sih.
Heeh, silakan. Iya. Betul betul. Oke. Mhm. Heeh. Iya. Heeh. Heeh. Oke deh. Iya. <chuckles> Betul, heeh, iya gak kreatif entar. Mhm. Mhm. Ya. Heeh. Oh betul. Heeh. Baik. Oke betul betul apa ya ini obrolan yang betul-betul inspiratif nah Mas menunjukkan bahwa, belajar mandiri itu adalah bentuk kebebasan pribadi dan, eee, bisa dibilang itu adalah inovasi terbaik di era informasi, eee, jadi kan, eee, Mas telah berbagi insight yang sangat strategis nih dan terstruktur jadi tentang bagaimana kita bisa mengubah internet yang kacau menjadi, eee, istilahnya kan urni universitas pribadi gitu baik terima kasih sudah banyak berbagi, eee, ceritanya Mas sampai jumpa lagi.
Iya, mhm mhm. Oke. Iya betul. Oke oke sama-sama, Mas.